Et heu, après, heu, bah, je comprends qu'il y ait des choses qui, heu, qui l'ait perturbée dans sa vie personnelle. Je l'entends, heu, mais elle a été pour pour moi présente aussi à des moments, heu heu, où j'avais besoin d'elle, mais heu
Mmh mh. Ouais. D'accord.
c'est, heu, c'est pesant et heu, elle a vraiment évolué pas de la bonne manière.
Oui, je comprends. Mmh mh. Ouais et est-ce que tu as pour autant tu tu as envie de hem, d'essayer de de conserver le lien ou est-ce que plutôt, heu, bah, justement, tu tu voudrais essayer de couper les ponts un petit peu avec elle?
Bah, c'est là où je suis un peu perdue parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, heu, j'apprécie vraiment
Ouais. Qu'est-ce qui fait que que tu l'aimes, heu, malgré tout ça?
Parce que c'est une personne sincère, gentille, heu, très cultivée. J'adore parler avec elle, on peut parler de tout, heu, et j j'a j'en apprends, heu, tous les jours, heu, quoi tout le temps. Heu heu, elle est elle est vraiment humaine. Elle a de elle a de grandes qualités mais heu, mais cette négativité c
Ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais part elle se sent heu, ouais, elle doit se sentir un peu malheureuse, alors peut-être tu as l'impression?
Oui. Elle l'est pour moi. Pour moi elle est malheureuse et heu, c'est c'est dur aussi pour, heu, pour moi parce que mais je peux je peux rien y faire, je peux pas heu, il y a des choses que tu peux pas.
Ouais. Mmh. Tout à fait. Bah oui, je comprends ce ce sentiment de à la fois de d'impuissance et puis de, mmh, bah, de de de de fatigue finalement à l'entendre, heu, toujours partager, heu, ses soucis, c'est ça, hein?
Bah, c'est c'est ses soucis mais c'est pas forcément que ses soucis, c'est comme je te disais ça va être, heu, bah il y a eu un événement d'actualité ou heu heu, qui va la mettre en colère voilà c'est ça.
Elle va se focaliser dessus quoi, va faire des choses qui sont négatives. Ouais c'est ça. Mmh mh.
C'est ça et à partir de là, ça va partir sur des débats et puis ça peut aller loin!
Ouais, je comprends.
J'essaye de la ralentir, heu, de de de parler d'autre chose, peut ça ça dure qu'un temps et on revient sur quelque chose d'autre heu
Mmh mh.